Maano kayo, observant di ba? So, lahat ng maliliit na bagay na
Hmm. Sobra, oo. Kahit hindi I mean Oo. Nakikita namin, Oo. <chuckles>
mapapansin niyo. Oo, so 'pag may parang nagbago na iba, di ba?
Oh, mm. Nafe-feel namin 'yan. Oh, 'yun 'yun, kaya ikaw <laughs>
Napapansin, oo. Sabihin mo sa sarili mo, ano ba anong meron dito? <chuckles>
<laughs> Oo, kahit may kahit may dala pa 'yang bulaklak, mm. Kahit
Ba't ganiyan? Oo, minsan nga 'yun pa 'yung senyales, di ba, ano. <chuckles>
Oo. Kasi parang hindi naman 'to ganito ba't naging ganito't Oh, di ba? <laughs> Oo, parang may nagawang kasalanan. <laughs> Oo, hindi naman 'to gin sa sat sat tagal na ng relasyon ba't ba't ngayon lang, di ba, gan 'yung gano'n. <laughs> Oo, parang may ginagawang hindi 'yung parang may pinagsisihan ba ako, <laughs> Tapos, ah, tapos bumabawi 'yun na lang. Oo, nagi guilty, oo. <laughs> Kaya ikaw 'wag kang ganiyan. <laughs> Mm.
Oo. <chuckles> 'Di ba, ba't may pa-flowers tsaka chocolate, di ba? <chuckles> Mm. Uy, tama 'yan, kaya Oo. <chuckles> Para nagi-guilty 'no. Mm. <chuckles> Uy, ako. Ako naman sa partner ko, lagi ko naman binibigyan ng bulaklak, para 'pag oo, para sanay na siya. Para 'pag nagbibigay ako, hindi siya nagtataka na, ba't gano'n? Oo.
Hmm, ah. Mm, 'yun 'pag hindi ka nagbibi oo, <scoffs> 'pag hindi ka nagbibigay 'yun na 'yung senyales. <laughs> Oo. Oh, di ba, 'yung mga ganiyan talaga makikita't makikita, mafe feel lang naman 'yan natin. Mm, mas secured tayo. So, um
Ayan na 'yung senyales, oo. Baligtad naman. <chuckles> Mm. Di ba? May tanong ako sa'yo?
Opo, sige po.
Ikaw muna tanungin ko.